No. <chuckles> Oddio.
I Ci si è f allora siamo partiti, i eravamo 2 gruppi, divisi in 2 macchine, io ero avanti con un gruppo, fortunatamente dentro la macchina che camminava, invece dietro di noi c'era mio cognato, insomma, c'erano i miei fratelli in macchina con lui, e mentre, tutti gasati così, in autostrada, musica a palla e tutto, ehm, ci siamo accorti che loro non mantenevano il passo, al che il ragazzo che guidava, disse: "Comunque si è fermato." E noi tipo: "Ma in che senso?" Cioè, ci siamo girati, ed era tipo un puntino lontano che non si Guarda, tra l'altro ci siamo fermati in un ponte d'autostrada a doppio senso. Quindi panico, panico, perché in un ponte a doppio senso in autostrada che fai? Cioè <chuckles>
Sì. Oka Sì. Mh-mh. Sì. Okay. Mh-mh. <chuckles> <chuckles> Oh, oh. Sì. Mh-mh. <chuckles> Aiuto. Oddio. Mh-mh. Sì. Mamma mia. Sì. Mh-mh. Eh, ma infatti stavo per dire: "Ma come avete fatto?", perché in autostrada fermarsi, ecco è una cosa un po' più difficoltosa, che sappia. Eh.
Eh. Terribile. E, noi intanto no non potevamo neanche fermarci, perché, come ti fermi in autostrada? Siamo stati costretti a a proseguire e l'abbiamo subito chiamato, loro di contro ci chiamavano, noi chiamavamo loro, quindi prima di beccare il momento è passato un po'. Ehm, niente, loro hanno chiamato il soccorso stradale, mhmm, tra l'altro non potevano neanche scendere dalla macchina, perché le auto sfrecciavano, quindi, insomma
Mh-mh. Eh, appunto. Sì. Mh-mh. Sì. <chuckles> Okay. Ah, oddi Eh, sì, ecco un'altra cosa <chuckles> per cui stare attenti, perché veramente, se non vuoi rimetterci, m meglio stare dentro. <chuckles>
Esatto, esa <chuckles> Esatto. E niente, poi sono stati sc scortati, li hanno portati nella prima, ehm, località vicina, noi li abbiamo raggiunti, e lì panico perché ci siam detti: "E con la macchina" sp speravamo fosse un problema fattibile, no, risolvibile.
Mh. Okay. Sì. Mh-mh. Eh, esatto, sì.
Ehm, però era il 13 agosto, i meccanici quasi tutti chiusi, ne abbiamo beccato uno di fortuna, insomma per fartela breve, ehm, hanno distrutto la cinghia di distribuzione, ergo, il motore era andato. <chuckles>
Okay. Mh-mh. Ah, certo. Mh-mh. Sì. <gasps> Mh. No. Oddio. <chuckles> Come cavolo siet avete fatto a uscire da una situazione del genere. Oddio. Eh, ci credo.
No, no Terribile, non lo so. Allora all'inizio panico perché ci siamo detti: "Boh, possiamo possiamo tornare a casa, addio viaggio." Ehm, poi guarda, fortunatissimi abbiamo noleggiato un'auto, e abbiamo proseguito, però abbiamo lasciato comunque c'era il ragazzo, il proprietario della macchina, abbastanza scoraggiato, no, perché, <chuckles> non si è goduto il viaggio, pensava alla macchina distru
<chuckles> Mh-mh. Mh. Okay. Mh-mh. Sì. Eh. Eh, ma ci credo poverino. <chuckles>
Eh, un po' è stato un po' brutto, però poi, insomma ci siamo ripresi, ci siamo diverti
Mh-mh. Okay, dai per fortuna per fortuna c'è stato il lieto fine, oddio. Sei andata molto in panico, ecco queste sì, sì, son quelle situazioni Mh-mh.
<chuckles> E Eh, sì. Vai, perché comunque, ti fanno tribolare un po'. A voi è è mai successo qualcosa, insomma, difficile da gestire, ehm, che ne so magari un imprevisto ecco, come come siete riusciti a a gestirlo?
Beh, certo. Mh. Allora Mh-mh.